अ, जी गानों में जो है एक आपने जैसे पूछा कि मुझे किस तरह के गाने ज़्यादा पसंद हैं, तो मैं अगर आपको बताऊँ तो मुझे ऐसे स्पेसिफिक या कक मैंने बाँटा नहीं है कि मुझे इस तरह के गाने ज़्यादा पसंद हैं, मैं खासकर जो गाने हो गए वो अपने मूड के हिसाब से सुनती हूँ कि अभी मेरा मूड कैसा है, जैसे अगर अभी मेरा मन थोड़ा शांत है तो मैं जो कि सॉफ्ट म्यूज़िक होता है, जो सॉफ्ट गाने होते हैं, जिनमें ना कुछ ज़्यादा तड़क-भड़क, ना ज़्यादा ऑटो ट्यून जैसे कि "अगर तुम मिल जाओ" ये गाना है, जैसे आपने भी सुना होगा, इसमें क्या है एक बहुत जो उनकी सॉफ्ट वॉइस है अभी जैसे मन शांत है तो मैं इस तरह के गाने सुनती हूँ और अगर जैसे अगर
जी। ओह! हुँ। हाँ, हाँ। बिल्कुल। ये तो बहुत ही अच्छी बात है।